Questo mio passi questi il mio camminamento, gli ha prodotto un un un un effetto, magari anche devastazione, no. Ehm, e quindi io diciamo l'ho l'ho l'ho calpestati, l'avrò anche anche uccisi e quindi magari è per loro era un mondo come il no come il nostro e quindi è stata è stata una calamità naturale che si è verificata.
Sì. Certo, sì, può de Sì. Eh, sì. Ma guarda, in fisi questo questo che dici tu, in fisica è chiamato aumento dell'entropia. Tu hai aumentato l'entropia. Ehm, sì il che significa che no, eh, hai creato hai aumentato il caos che di 'na situazio <chuckles>
<chuckles> È 'na cosa brutta? È 'na cosa brutta. No s No, scherz <chuckles> Ah, cert

Okay.
È è è collina, sono 600 metri e e quindi dopo ti vedi questa cosa co co come se fosse una diga che si alza, no, all'improvviso e ti vedi questo
Bellissima. <chuckles> All'improvviso, cioè non te l'aspetti tra l'altro che <chuckles>
Ti vedi questo paritone, no, e io mi ricordo la prima volta che che andai, e e anzi, mi capita ancora adesso, quando ci vado, che rimango proprio in contemplazione. Ehm, sono rimasto proprio, mhmm, come
Mh. Ma Eh, ma ci credo perché la luce cambia comunque, ogni to ogni volta che la vedi è sempre un'esperienza diversa, in base anche alla luce, alla vegetazione eh. Sì
Sì. Eh sì. Poi era era era il pomeriggio, quindi era all'imbrunire e quindi era era era molto contrastato, addirittura si vedono tut tutte le s le le spaccature della roccia, le le screpolature, no, ehm, i vari i vari tonalità di bel il bosco, poi dopo la l l il bosco che finiva la e la roccia che che
Eh, eh. Il bosco, ehm, tra l'altro con le stagioni cambia anche di di colore insomma e e quindi anche questo è ma <chuckles>
Certo, certo, certo. Anche se il il il foliage rimane quello lì, perché comunque sono sono foreste di di conifere che che non è che no, e quindi non è che poi cambiano cambiano di colore e le e le perdono, no. Quindi sono son sono dei sempreverdi.
Ah, non sono caduche, okay. Mh. Le co eh, eh.

Sì quelle intendevo dire, proprio di sono delle come dire, delle dimensioni cui non abbiamo neanche idea. Anche le leggi della fisica sono diverse di fatto. Eh
E Certo. Eh sì, è vero, è vero. E anche il mare poi ti dà, sai questa cosa quando stai in un mare profondo, no, ecco magari un oceano oppure
Pensi. <chuckles>
quello che c'è sotto, no, che è comunque un po' di mistero, no, non non perché non è che poi anche quelli vengono esplorati, perché le profondità sono talmente e e elevate, non ci sono, ehm, strumenti o o mezzi che ti permettono di andare giù
Come no? Sì, sì, sì, sì, sì. No, No, po sarebbe impossibile. Del resto questo pianeta è, insomma, è pieno d'acqua, la maggior parte è coperto d'acqua, quindi è impossibile esplorare tutta questa massa d'acqua. <chuckles>
Sì. No, poi anche po ma proprio- proprio fisicamente è impossibile perché c'è tipo la pressione, no, quando tipo la la Fossa delle Marianne che sono 13000 metri mi pare, il p punto più
Eh sì. Eh eh sì, come fai a scendere giù, eh <chuckles>
più basso, cioè non puoi non c'è niente che quindi chissà che c'è lì sotto, no, qualche qualche creatura sai di queste sì, non scoperte, no, che non sono proprio state catalogate.
<smacks lips> Ancora non scoperta. Eh sì assolutamente, assolutamente.
È bello bello, e ti fa rendere conto che alla fine sì, noi che noi siamo egocentrici poi, no, tutto quanto intorno intorno a noi, però poi alla fine siamo siamo
Eh, ehm, ma si siamo una nullità come dicevi tu, è vero.
Sì u una parte una parte di un di, mhmm minima, no, di un di di di una cosa più sconfinata che anzi che che che su certe cose nemmeno riusciamo a razionalmente a, mhmm
Eh, sì. Eh, sì. <clears throat> A comprenderle e, a sì a registrarle come tali. Mhmm, a questi fia ma infatti mi facevi rifletter sul fatto che vediamo noi la realtà con la nostra scala, nel senso che noi guardiamo gli animali, il gatto, il cane che più o meno sono grandi come noi insom però ci sono dei microrganismi che non che guardiamo solo al microscopio e per loro l'universo, un bicchiere d'acqua. <chuckles>
A certo. A classificarle. Eh sì. Ah, certo, cer eh. Eh quello lì poi s quello lì sono quelli sono altri quelli sono altri universi poi se vogliamo, no?
Eh. C certo, lo sono sicuramente, ehm, quindi insomma è anche affascinante questo, insomma, capire come chissà per noi che cos'è l'universo, magari, mhmm, ehm, s viviamo un grande bicchiere d'acqua anche noi.
Sì, sì. Certo, certo, guarda a me a me me lo sai che che a volte cosa mi viene mi mi viene in mente sa ti ricordi que quelle quelle palle, mhmm, trasparenti che che stavano den mhmm, fuori dei negozi dove tu mettevi le monetine e poi l t e e e ti usciva fuori e poi le aprivi e c'erano le sorpresine dentro, c'erano le cose, no. Che magari viviamo in una cosa del genere, dove siamo in un posto dove ci sono tutti questi globi, no, che un globo è un universo, no, che è sconfinat
Sì. Sì. Ah la moneta, il gettone. <giggles> Sì. Sì, sì, esatto. Eh. Eh, forse sì e ma mi pare "Man in Black", c'era un film che finiva proprio con questa immagine delle bi lui usava delle biglie, non eh
No? Ah, no, no, ques Ah, tipo che la mo oppure oppure magari stiamo dentro un atomo.

È vero, è vero non sono non perdono le foglie. No sono
E quindi sai al cospetto di queste di queste eh, tipo veramente ti fa ti fa capire quanto tu poi sia una no tu, eh tu un gente, una nullità. No, no magari dico tu sia una nullità, dici ma che eh no scherzo, scherzo. No s sto scherza
Sì, come come individuo? <chuckles> Ci mancherebbe, ci mancherebbe. No, siamo delle nullità in confronto a queste montagne che da millenni sono lì e ci guardano e fanno compagnie, ehm, insomma
Eh sì, eh cer Eh, sì. E hanno visto tanta gente, no, tanta tanta tan tanta gente passare e noi e poi ecco siamo anche diciamo u un granellino, come se fossimo un granellino, al cospetto insomma del creato, no?
<clears throat> Di sabbia. Assolutamente. Io ho questa sensazione ogni volta che guardo col telescopio le stelle, o sono in un posto, ehm, molto senza, ehm, come dire, es
Certo, ce Ancora più di no, perché ancora più ti senti ancora più
cioè io un altro ecco un altro paesaggio naturale, ehm, che mi ha profondamente colpito, è sicuramente aver dormito nel deserto di notte, perché vedi il cielo come non l'hai mai visto, c
Eh, sì. È capitato anche a me di fare un'esperienza del genere. L'ho fatta anche io.
Eh, eh. Dove? Dove sei stato? Io io ero in Marocco in quel conte in quel contes ah, in Tunisia, mh, bellissim
No, io ero ero in Tunisia, ero in Tunisia, vicino Touzer, che poi ho fatto lì c'erano le dune, no, e c'era insomma la facevano queste escursioni. E bello, bello verame
<clears throat> Eh, sì, è qualcosa veramente che, come dici tu, ti fa riflettere su quanto piccoli siamo e quanto vulnerabili anche siamo, no, a vivere in un
Eh sì, eh sì. Poi specialmente, ecco, quando ti compari con l'universo no, che fai questi con con con con con lo spazio. Lì arriva lì
Esatto sì che vedi la Via Lattea sopra di te. <chuckles>
Lì è proprio sterminato, no, è proprio infinito, non non c'è non c'è fine quindi i se se non sei nemmeno un, un granello di sabbia in nel deserto, sei ancora più eh
<chuckles> Ancora meno, eh sì.
Sì, sei sei sei un nano un nano

Eh, e forse sì e
Siamo dentro un atomo, no, quindi di di un di di di un universo ancora più grande di quello che ce lo immaginiamo noi, no, e e e il nostro e il nostro universo è un atomo e noi siamo dei nano mhmm, mini capito? E quindi è no è affascinante, se ti perdi a fare queste considerazioni è veramente, non
Sì, esatto. Eh sì Degli elettronico. Sì. <giggles> Ma ma infatti ci sono varie teorie di scienziati piuttosto importanti che dicono che potrem ci sono grosse possibilità che noi viviamo in una simulazione, fatta da chi non si sa ovviamente, però, ehm, nel momento in cui noi non riusciamo a distinguere, ehm, tra poco non riusciremo a ridistinguere, se un ragionamento è fatto da un computer o da un umano, ehm, sai e, ehm, inf ehm, la stesso modo non riusciremo non siamo capaci a distinguere se siamo in una simulazione o meno. E quindi insomma ci sono queste
Ah. Certo. Vabbè queste qui no però secondo me un po' più un po' un po' fantasiosa dai come <chuckles> come anche anche dovuta p a a all'epoca sai all'epoca dei computer, no, non credo che magari un un un pensatore nel nel 700, no, che ci sono stati fior fior di di teorici, no. Di scienziati ti
Sì certo, ovviamente, ovviamente, però, ehm, tutto è possibile. Eh sì, non sapendo non sapendo cosa sia un computer giustamente, non fa <laughs> non fa
Eh. Tipo mi viene in mente un Galilei, no, un Galileo Galilei, che av aveva la sua insomma faceva i suoi studi, no, e è andato anche in contrasto con la chiesa perché andava contro le teorie, ehm, dell'epoca, no?
Universalmente sì, <chuckles> della chiesa. <chuckles>
Del mainstream del mainstream dell'epoca, ehm, cioè lui non è che poteva dire una teoria dei computer, no. Perchè
Certo, esatto, esatto, una cosa era infatti molto recente. Ovviamente sono teorie poi non siamo però, eh
Guarda a me lo sai, proprio ieri, perché avevo di camminare in un in un in in un prato, no, in un pezzo che che che
Sì. <clears throat>
e praticamente ho tagliato e c'era un sentiero, no, dove a ge mhmm Pavimentato, no, c mh, con il cemento, sai in questo tipo in un parco, no Io però per sono andato in diagonale perché p mhmm, ho ho ho accorciat si perchè ho accorc ho accorciato ho accorciato il percorso, no, che devo dove dovevo andare, ehm, e quindi ho messo i piedi in in delle parti dove non non ci va mai nessuno, no, e allora me cio ho avuto tipo un una u u un'immaginazione, che lì magari, ecco, ci stavano questi, come abbiamo detto noi, questi piccoli microrganismi che non si vedono nemmeno che che col col microscopio, che però
Sì, sì, sì, sì, s Per comodità, perché è più corta forse, <chuckles> per accorciare i percorsi. Sì. Sì, sì, sì, s Al microscopio.